So, hallo, ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit tatsächlich, ähm, das also, es ist nicht wirklich ein Problem, aber meine Schwester ist mit meiner Nichte zurück nach Berlin gezogen, und, ähm, obwohl ich meine Nichte die ist 1,5, ähm, total entzückend finde, ähm, werde ich halt ziemlich oft, ähm, gefragt, ob ich babysitten kann. Und da habe ich schon, ähm also, ich fühle mich, äh, dann halt immer schlecht, wenn ich sage: „Nein“, obwohl ich eventuell könnte. Und, ne, gebe dann versuche dann irgendwelche Ausreden vorzuschieben, fühle mich dann aber tatsächlich, ähm, ne, super schuldig, weil, <clears throat> ja, meine Nichte ist super süß, aber halt, wie gesagt, 1,5 und das ist dann halt schon wenn man mal 'n Nachmittag auf so 'n kleines Kind aufpasst, das ist halt wirklich nonstop <clears throat> Arbeit. Also, bez die die wollen halt, ne, natürlicherweise ständig beschäftigt werden und du kannst sie nicht aus den Augen halten äh, aus den Augen lassen.
Mhm. Mhm.
Und ja, das, äh, ist ja, da bin ich halt immer so 'n bisschen hin und her gezogen zwischen, ne, ähm, g hm, bin ich immer verfügbar und sage sage immer ja und oder wie könnte ich tatsächlich mal Grenzen setzen und sagen: „Ne, ich habe, äh“ Ja, es ist halt schwierig zu sagen, ne, ich habe keine Lust, <clears throat> weil das halt natürlich meine Schwester ist und und meine Nichte und, ähm
Ja.
ja, da bin ich halt immer so 'n bisschen im Zwiespalt. Ähm, ja, bin ich jetzt total offen, oder schiebe ich halt weiter irgendwelche, ja, äh, Ausreden <chuckles> Und sie
Ja, ja.
Hast du da vielleicht irgendwie, ja, 'n Rat, oder wie könnte ich das besser angehen?
Also, zunächst mal ist es völlig verständlich, dass du dich in dieser Situation sowohl verpflichtet fühlst, als auch- vielleicht vorsichtig ausgedrückt- überfordert, die Grenze zu setzen. Und grundsätzlich ist ja das Setzen von Grenzen für die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden unerlässlich. Und deswegen finde ich es schon mal gut, dass dass du dir das überhaupt vorgenommen hast, da vielleicht 'ne Grenze zu setzen
Mhm. Mhm.
und vielleicht auch dahingehend ja, die Zeit ist ja ist ja trotzdem kostbar. Ob du die jetzt mit mit deiner Nichte verbringst oder natürlich, wenn du die Zeit für dich selbst nutzt, das macht ja natürlich nochmal viel mehr aus, wenn man da vielleicht dann Selbstfürsorge betreiben kann. Und deswegen finde ich es wirklich echt gut, dass du schon mal die Grenze erkennst oder wo das, ich sage jetzt mal, das Problem liegt.
Mhm.
Gibt es denn irgendwie 'ne konkrete Grenze, die du setzen möchtest? Also, würdest du da sagen, dass du einfach generell die Häufigkeit reduzieren möchtest oder möchtest du das gar nicht mehr? Also, du hast ja gesagt, dass die natürlich zuckersüß ist, du du machst das bestimmt natürlich auch gerne, keine Frage, aber manchmal kann es ja trotzdem zu viel sein. Hast du da irgendwie konkrete Vorstellungen, wie die Grenze denn verlaufen soll?
Mhm. Mhm. Ähm, <clears throat> ich ja, also, ich möchte es natürlich, ähm, soweit ich ich kann oder soweit ich, ähm, ja, das halt auch zeitlich kann. Also, ich möchte es schon weitermachen, aber ich bin halt auch, ähm, Vollzeit berufstätig. Das heißt, ich habe halt nur nur die Wochenenden, ähm, für mich. Und, ähm, nächste Woche beispielsweise, ähm, zieht meine Schwester um. Das heißt, ähm, Freitag und Samstag ist sie für den, ähm ist sie im Umzug, ähm, total eingebunden <clears throat> und hat mich gefragt, ob ich, ähm, dann halt Samstag auf meine Nichte aufpasse, was ich auch gerne mache. Aber gleichzeitig, ähm, könnte ich es tatsächlich auch Freitag, aber habe es halt auch überhaupt nicht angeboten, weil, ja weil mir halt 2 Tage sind halt doch schon, ähm, ganz schön viel. Aber jetzt habe ich natürlich auch, ähm hadere mit mir selbst, dass ich halt sage: „Ne, biete ich jetzt doch noch irgendwo den den Freitag an,“ <clears throat> wo ich tatsächlich könnte, aber einfach auch, ja, für m für mich selbst irgendwie noch 'n bisschen die Wohnung organisieren will und aufräumen will und einkaufen gehen will vor den Feiertagen, bevor ich dann tatsächlich, ähm, ne, zusammen mit der Familie bin. <clears throat> Also, meine Grenzsetzung ist eher, dass ich, eigentlich ganz gerne lernen möchte, direkt zu sagen: „Ne, das ist mir 'n bisschen zu viel,“ aber da habe ich halt wirklich, ähm, Hemmungen, weil ich jetzt auch niemanden verletzen will.
Mhm. Mhm. Ja, das ist absolut nachvollziehbar, auch gerade wenn's innerhalb der Familie ist. Und gleichzeitig denke ich, dass ja auch die Familie grad jemand ist, wo man eben solche Dinge äußern kann. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass du quasi komplett den Kontakt abbrichst, sondern einfach auch Zeit für dich haben möchtest und die Zeit vielleicht auch anders nutzen möchtest. Das muss ja gar nicht abwertend sein in dem Fall
Ja. Mhm. Mhm.
sondern einfach, dass du, ja, auch Selbstfürsorge betreibst. Ich weiß nicht, hast du denn das schon mal angesprochen, oder wie reagiert denn deine deine Schwester darauf, wenn wenn du jetzt sagst, du hast zum Beispiel an dem Samstag oder an 'nem anderen Tag hast du jetzt mal keine Zeit, auf deine Nichte aufzupassen.
Ja. Ähm, ja, sie reagiert eigentlich, ähm, total toll. Ich habe auch, ähm also, es ist auch in keiner Weise so, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass sie das jetzt total erwartet oder, ähm, <clears throat> da jetzt, ähm, ja en groß enttäuscht wäre. Es ist, glaube ich das Problem liegt, glaube ich eher auf meiner Seite. Dadurch, dass ich halt weiß, dass, ähm, meine Schwester grade so im Umzugsstress ist und so wahnsinnig viel zu tun hat und ich mir eigentlich denke: „Ne, du du solltest jetzt eigentlich 'n bisschen mehr helfen,“ <chuckles> ähm, bin ich, glaube ich, eher das Problem, ähm, und würde halt irgendwie auch ganz gerne diese diese Schuldgefühle loswerden. Weil, wie du schon gesagt hast, ähm, muss ich halt auch Selbstfürsorge betreiben und dann halt schauen, dass ich die w wenige Freizeit, die ich habe, dann halt auch äh, Dinge für mich tue.
Mhm. Ja, und ich denke, da wäre mein Ratschlag wirklich 'n ehrliches und offenes Gespräch mit deiner Schwester. Also, so gut es eben oder soweit es eben geht. Ähm, was du eben zeitlich, vielleicht jetzt diese Woche oder diesen Monat, was du eben schaffen kannst oder was du unterbringen kannst. Wie gesagt, das ist ja nix Generelles, wo du sagst: So, „Hey, ich habe gar keine Lust mehr, das zu machen,” sondern es kann ja sein, dass das erstmal klein anfängt, dass du sagst, diese Woche geht's nicht nächste vielleicht nur 2 Stunden anstatt 4 Stunden. Solche Sachen und einfach das Bedürfnis klar zu äußern, um eben Missverständnissen vorzubeugen. Also, dass du deiner Schwester sagt, so: „Hey, ich mache das wirklich sehr gerne”
Mhm. Ja.
und dann eben für sich selbst auch eingestehen und zu sagen, ähm, jetzt komme ich wieder drauf, einfach „ich mach's sehr gerne und gleichzeitig brauche ich aber auch 'n bisschen Zeit für mich.” Das ist
Ne.
ja alles möglich, einfach mit Mitgefühl und gleichzeitig grenzsetzend, ohne irgendwelche Sch Schuldzuweisung oder Mangel an Liebe oder solchen Sachen, sondern einfach, dass dass dir dein eigenes Wohlbefinden natürlich auch wichtig ist und du da eben auch 'ne Priorität setzen möchtest. Und vielleicht kannst du deine Schwester ja sagtest ja, dass dass sie gerade im Moment umzieht und du natürlich trotzdem irgendwie sie unterstützen möchtest. Dass du sagst, so: „Hey, ich möchte dir auch trotzdem helfen oder dich irgendwie entlasten. Vielleicht gibt's da noch andere Möglichkeiten, die jetzt vielleicht nicht so zeitaufwendig sind, wie auf die Nichte zum Beispiel aufzupassen.” Dass du dann sagst: „Okay, die eine Woche kann ich darauf aufpassen,” in der anderen Woche sagst du: „Ich kann da vielleicht 'ne pf Wohnung anschauen oder kann da pf irgendwie Umzugskartons für dich organisieren.” Das ist halt was völlig anderes, was jetzt vielleicht nicht so zeitintensiv ist, was du dir vielleicht auch besser in deinen Alltag integrieren kannst.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, <clears throat> ja, das wäre auch, ähm, 'ne Option, dass ich eventuell, ähm, 'ne Alternative anbiete. Ähm, ja, danke. Das ist, äh das ist tatsächlich auch 'ne 'ne gute Idee. Da kam ich noch gar nicht drauf. Und, ähm, ja, <clears throat> du hast auch vollkommen recht. Ich bin tatsächlich, äh ja, es es fällt mir, ähm, schwer, sowas anzusprechen, obwohl ich da eigentlich auch davon ausgehe, dass die Reaktion meiner Schwester durchaus positiv wäre, wenn ich, ähm, mehr Grenzen setze oder das halt deutlich anspreche, dass es mir manchmal zu viel ist. Aber, ähm, ja, dein dein Ratschlag muss ich auf jeden Fall mal, ähm
Mhm.
beherzigen und, ähm, ja das dann auch ansprechen oder wie du vorgeschlagen hast, dann 'ne Alternative anbieten, wo ich dann aushelfen könnte, was weniger zeitintensiv war. Das, ähm, finde ich super.
Ja, und das geht ja quasi auch um beidseitiges Verständnis. Und ich denke, da deine Schwester ja schon wohl 'n relativ offener Mensch ist, weil du ja gesagt hast, dass sie da dir jetzt nicht böse ist, wenn du mal kannst oder sowas, denke ich schon, dass sie da auch Verständnis zeigen wird dir gegenüber und
Mhm. Mhm.
einfach auch, dass du die Möglichkeit hast, Bedürfnisse klar zu äußern, um eben Missverständnisse vorzubeugen. Und, dass das auch ihr gegenüber keinerlei Abwertung ist oder gegenüber auch deiner Nichte.
Ja. Ja, ähm, ja, das hört sich total gut an. Ich bin dir wirklich dankbar für diese Ratschläge. Ähm, und das hat schon geholfen, dass du mich da so 'n bisschen bestätigt hast. Und deine Ratschläge werde ich auf jeden Fall zu Herzen nehmen.
Ja, sehr gerne. Also, ich wünsche dir auf alle Fälle viel Erfolg und es muss ja nicht immer gleich 'n harter Cut sein mit den Grenzen. Das kann ja auch Stück für Stück erfolgen.
<clears throat> Ja. Richtig, ja, einfach normal, ähm, das das ansprechen. Ähm, das das würde schon helfen. Also, vielen Dank, ähm, es war wirklich 'n super Ratschlag und hat mir sehr geholfen.
Genau. Sehr gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg.
Danke.